<laughs> Đấy, đấy, đúng không? Cũng phải xin lỗi, đúng không? Và cảm giác nó cứ ừm, cái cái cố gắng nó chỉ ờ, cái cái cố gắng nó chỉ từ một phía, đúng không? Đấy, đấy. Đấy.
<laughs> Ờ, đúng rồi, chính xác. Ừm, khó chịu trong lòng lắm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Đúng rồi, chính xác, cảm giác là mình cũng có tâm trong mối quan hệ, mình cũng hết lòng về bạn đó nhưng mà những lúc mình sai thì bạn đó lại không, ơ, gọi là, nhẹ nhàng rồi góp ý, mà bạn đó lại chì chiết rồi cứ nhai đi nhai lại thì làm thấy mình cảm thấy là bao nhiêu yêu thương nó cũng không bằng một cái lần mình sai như vậy.
Đúng rồi, cảm giác cứ tồi tồi tệ, đúng rồi, cảm giác rất tồi tệ, đúng không? Đấy, đấy.
Kiểu đổ sông đổ biển á. <chuckles> Ừ, đúng rồi đó, chính xác, chính xác. Ừm, nên là mình thấy giống như hiện tại mình khá khá là tốt, kiểu, cứ dành cho nhau thời gian riêng tư, đúng hông? Rồi cuối tuần mình gặp nhau đi chơi chung với nhau, thoải mái tinh thần thôi. Đó, với lại mình cũng chia sẻ ừm, đúng rồi. Ví dụ trong tuần không gặp nhau được thì mình cũng gọi điện cuối ngày chẳng hạn, cỡ 5-10 phút thôi cũng được, nhìn mặt cái thôi, ờ, đơn giản thôi. Đúng rồi, chính xác, cũng hông không hẳn là phải nhắn tin thường xuyên hoặc là nhắn tin liên tục, mình chỉ cần cuối ngày dành 5-10 phút gọi cho nhau cái chúc ngủ ngon, cái rồi quá là tình cảm đi chứ, mà còn nhẹ nhàng, thoải mái nữa.
Ừm hưm. Rồi. Đúng đúng rồi, chilling. Rồi, rồi. Đúng rồi. Dành thời gian cho nhau. Đúng rồi, đúng rồi, rất hay. Đấy, đấy. Ừm. Tâm sự, ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi.